В общем, а, есть у меня такая проблема: я, а, в последнее время, а, пытаюсь вот всё более активно заниматься музыкой, и, а, м, у меня достаточно давно это хобби, но в последнее время я стараюсь больше времени этому уделять, и, а, я планирую, ну, или пытаюсь как-то реализоваться даже в, э, музыке, может быть, там, хотя бы для себя, а, пытаться записывать какие-то песни, ам, композиции, мелодии, хотя бы собственные, сочинять, потому что, ну, я считаю, что у меня достаточный навык игры уже на инструменте, на гитаре, а, поэтому я пытаюсь что-то вот свое уже хотя бы сочинять, но, а, проблема в том, что у меня никогда не было такой привычки, а, записывать свои идеи как-то, а, записывать вот те мелодии, песни, которые иногда приходят в голову на протяжении дня, ам, достаточно часто, и достаточно часто я, а, просто, ну, не записываю их никуда. М, а, я иногда, конечно, пытаюсь что-то запомнить, но, а, к сожалению, у меня этого, э, не получается, всё-таки, там какие-то какая-то рутина, какие-то рабочие задачи меня отвлекают, и я про них в какой-то момент забываю. Вот я пытаюсь выработать какую-то привычку, чтобы я мог, ам, на протяжении дня записывать какие-то идеи, которые у меня появляются в голове, может быть, какие-то, а, там черновые версии мелодий, песен опять же, какие-то мотивы, может быть, рифы, а, которые я мог бы уже потом реализовать, а, используя вот эти записи, черновики и, э, так далее. А, в более свободное время, когда я, ну, непосредственно посвящаю всё свое время, а, работе с, э, музыкальным инструментом, соответственно там практике, и так далее. А, вот, э, можешь ли ты, э, что-то мне посоветовать, как я, а, могу выработать эту привычку сохранять свои идеи, проносить их вот до того момента, когда я смогу уже, ам, соответственно, в более комфортной обстановке, а, провести время с со своим инструментом, со своей гитарой и попробовать вот из этих, э, э, черновиков что-то свое потом сделать.
Так. Здорово! Да. Понимаю. Да. Поняла. Да, конечно, давай, а, п придумаем что-то. Я и правда тебя понимаю, тут, э, много такой уязвимости, потому что музыка она приходит живой, а, жизнь, а, шумной, занятой, требующей внимания. И в итоге вот идеи, ну они исчезают т не потому что плохие, а потому что вот как бы им не дали этого места. На самом деле, это очень распространенная такая боль у людей, э, с музыкальным слухом и вкусом, вот ты не один в этом вот. Ну ты знаешь, прежде чем, ам, что-то советовать, хотела задать тебе несколько уточняющих вопросов. Вот, ам, они важны, чтобы не ломать тебя такой какой-то дисциплиной, а выстроить, наверно, эту привычку под тебя. Скажи, пожалуйста, в какие моменты чаще всего приходят мелодии? Там, например, в дороге, перед сном, во время каких-то бытовых дел или когда играешь на гитаре?
Ну да. Хорошо. Ам, на самом деле, я не замечал какой-то конкретной закономерности, но если сейчас подумать, то, а, наверно, чаще всего какие-то мелодии появляются поздно ночью, когда я, а, либо уже ложусь спать, либо иногда я, ну, я работаю из дома, поэтому иногда я могу какие-то рабочие задачи выполнять за компьютером достаточно поздно. И, а, иль или же на протяжении дня, когда я куда-то иду, а, и вот что-то делаю, иногда тоже это бывает и, а, достаточно тяжело, а, как-то оторваться, записать что-то. Но чаще всего, действительно, как будто бы перед сном, вот уже поздно ночью, а, в когда я нахожусь, да, в таком полусонном состоянии, и, наверно, из-за этого тоже трудно как-то оторваться, и вот записать, э, какие-то хотя бы наброски.
Так. Поняла. Да. Да, я, а, понимаю тебя, это, на самом деле, важное наблюдение, и оно многое объясняет, потому что ночь- это такое, знаешь, а, классическое время для мелодий. Тело расслабилось, контроль ослаб, вот логика спит, а вот чувства и слух они активны, вот. И, ам, проблема тоже вот н не в тебе, а в том, что ночь- она конфликтует с привычками фиксации, да, вот как ты говоришь тоже сам: "Там я устал, не хочу включать свет, завтра запишу", вот. Но хорошая новость, что под это всё равно как бы можно подстроиться, как-то, э, не ломая себя, что ли, вот. Но еще такой вопрос хочу м
Ну да. Конечно, мгм.
хочу тебе задать, а, есть ли у тебя, ам, такие какие-то сопротивления с голосовыми заметками, потому что многим, например, не нравится слышать свой голос.
А, я понимаю, о чем ты говоришь, а, ну, на самом деле, голосовые заметки я, если честно, никогда и не пробовал делать э, в целом, но у меня н нет такой проблемы, я знаю, у многих людей есть проблема, вот они не могут слышать свой голос, а, и мне приходится периодически слышать свой голос, э, в том числе и по работе, поэтому я как будто бы свыкся с этой идеей. А, но вот именно голосовые заметки, если честно, никогда не пробовал использовать.
Так. Да. Понимаю. Да, я, знаешь, э, хотела, м, тебе предложить такую идею, может быть тебе это подойдет. Вот что делать, например, именно с ночными какими-то мелодиями, да. Вот 1 действие, которое можно сделать прямо у кровати, например, да, а, то есть, э, тебе вот нужен такой 1 единственный ночной жест, да. Лучший вариант- это телефон, например, на тумбочке, то есть открывается диктофон в 2 нажатия и запись там 10-20 секунд шепотом, или напевом, то есть не вставая, не как-то, хм, красиво особо, можно не полно, да, то есть, э, важно, что, м мелодия, н м, как бы, в принципе, не обязана выжить в конечном счете, да, ты просто вот даешь ей какой-то шанс, а, такую вот, э, разрешить себе вот эту вот полусонную запись, а, вот, потому что ночные идеи они не всегда любят ясность. И как бы если утром, например, эта запись звучит странно, это нормально, вот, а, потому что твоя задача ночью, наверное, это вот перенести какую-то эту искру через сон. Как тебе такая идея?
Так. Ну да. На самом деле, а, да, вот я щас подумал об этом и это звучит, э, отлично. А, вот само это решение, мне кажется, а, действительно идеально подходит как раз таки к, э, каким-то вот, э, а, э, к тем моментам, когда я уже ложусь спать, когда я в каком-то полу э, сонном состоянии, в полудреме, а, вот у меня появляется какая-то идея, мелодия, и действительно, а, мне кажется, проще всего, как раз таки, взять и просто напеть что-то, записать, вот какое-то короткое, а, аудио напоминание там, или, ну, а, сообщение, у или на диктофон, а, сделать короткую запись, и затем уже, а, там на утро или на следующий день, когда я буду свободен, попробовать, а, прослушать это, и уже от этого, может быть, а, я как бы, м, э, если я и не буду использовать саму эту запись, да, или, а, напрямую, а, от нее отталкиваться, но возможно она меня вот как-то натолкнет, или вернет, э, в вот в то состояние, может быть, напомнит мне чем-то, ам, а, о том, э, что я вообще чувствовал, и о чем я думал, и откуда взялась вот та мелодия, которая мне как-то тогда показалась, может быть, или не показалось. Действительно, а, это звучит как, э, рабочий метод, который мне стоит попробовать применять.
Да! Конечно. Да, ты знаешь, э, введи себе может быть такое вот правило, что без оценки до утра. Потому что часто, знаешь, э, привычка может не формироваться у людей, потому что мозг говорит там: "Это глупо, я завтра забуду, не стоит". Вот поэтому как бы правило должно быть такое, что вот ночью только записывать, а оценка днем в какое-то отдельное время. Вот. И, а, опять же, да, вот, э, это может быть, э, такой даже мини-ритуал перед сном. То есть 1 минута, да, не как обязанность, а просто вот как приглашение. То есть ложишься, закрываешь глаза и задаешь вопрос, да, вот: "Если сегодня что-то придет, я запишу",- и иногда этого достаточно, чтобы идеи стали приходить, э, регулярнее.
Ага. Ну, а, на самом деле, мне кажется, то о чем ты говоришь, а, действительно должно помочь мне, э, с, э, выработкой какой-то именно привычки, регулярной привычки, какого-то вот ритуала, как ты говоришь. А, и, а, по крайней мере, вот, э, на самом деле, ну из того что из того что я знаю, из того, как, э, я понимаю, всю эту вот, э, работу с музыкой, ты не можешь, э, постоянно испытывать, так называемое вдохновение. Ты не можешь надеяться на то, что тебя сейчас осенит, а вот. Э, регулярная работа над чем-то, в том числе, а, как я знаю, по своему опыту, над, э, какими-то именно оп а практическими навыками игры на инструменте, она приносит свои плоды. И, а, м, вместо того, чтобы пытаться надеяться, просто на какое-то р а, на какое-то, м, вдохновение, на то, что на тебя снизойдет, а, какая-то там песня, ам, намного, а, умнее и рациональнее будет действительно практиковаться и делать что-то регулярно. И именно работа, вот регулярная над, а, м, записыванием каких-то идей, а, должна, а, как мне кажется, в какой-то момент, а, ну, а, а, закончиться какими-то уже, а, более осязаемыми, э, готовыми результатами, песнями в том числе, а. И, на с на самом деле, да, я сейчас задумался и мне кажется это отличный совет.
Так. Да. Точно! Конечно. Да, ты знаешь, это, м, ну будет тоже опять же как такой, а, якорь, например, утром 2 минуты, то есть там не сразу, когда проснулся. Вот открываешь там вот эту папку, прослушиваешь, ничего не решаешь. Мозг он просто понимает, ночные идеи имеют продолжение, и он будет приносить их снова. Вот. И не обязательно превращать каждую идею, в, м, там мелодию в песню, да. Потому что большинство музыкантов они теряют идеи, потому что может быть слишком серьезно к ним относятся. Вот ты уже делаешь правильно, что там слышишь, замечаешь и хочешь сохранить.
Ну да. Да, спасибо тебе большое, а, за твои советы, я действительно постараюсь прибегать к этим практикам, а, к этим способам, и я думаю из этого, а, должно, а, родиться что-то полезное в итоге. Поэтому спасибо тебе большое! Я считаю, что мне очень помогут эти советы.
Я очень рада была тебя выслушать и обсудить с тобой твое творчество.
Да, всего хорошего! Спасибо!